Ciao.
Ciao, buongiorno, come va?
Buongiorno anche a te. Bene, grazie, tu?
Tutto bene, tutto bene, ti ringrazio. Oggi me la sono presa con calma, ehm, sto rilassatissimo, penso mi sai, stavo provando a fare una cosa. Stavo provando ad utilizzare ChatGPT per organizzare le vacanze. Non so, tu fai fa fai uso di queste intellige artificiali che stanno
Fantastico. Eh, ottimo, ottimo. Ottimo. Dimmi. Mh. Ah. Guarda, il discorso casca proprio a fagiolo, perché io stamattina ho fatto un esperimento. Io non avevo mai scaricato ChatGPT prima. Ehm, l'ho scaricata stamattina, perché ieri ho avuto una conversazione con un con un amico, mi ha incuriosito 'sta cosa, ho detto: "Devo capire", perché poi sono curiosa, perché questo mio amico mi diceva: "Io in questo momento non potendo andare in terapia perché non me lo posso permettere, ehm, mi sfogo con ChatGPT". E io sono rimasta un po' interdetta, ho detto: "Mah". L'ho scaricato, gli ho cominciato a fare alcune domande mie, magari, ehm, così, mhmm, senza entrare nel dettaglio perché diffido un po' io poi da spiamenti vari- insomma, lasciamo stare- io non ci trovo niente di, come dire, costruttivo dal punto di vista, mhmm, emotivo sto parlando; poi che abbia dei degli aspetti pratici quello è poco ma sicuro. Però lo capisci che stai parlando con un generatore di frasi preconfezionate, ecco.
Okay. Okay. Ah, vedi. Mh-mh. <chuckles> Eh, quel Certo, ti credo. Okay. Mh. Mh. Cer certo, so' d'acco Mh, immagi Sai quale dovresti provare per chiacchierare? Dovresti provare Sezan. Prova Sezan. Allora, se provi Sezan
No. Eh. Esa Cézanne come scritto come il pittore? Com'è sc com'è scritto?
E uhm, s no, scritto Sezan come te lo sto dicendo, co' la zeta: "SE ZAN". Questo praticamente se lo se lo cerchi n ehm, è una chiacchiera, non non ci si mhmm, non non scrivi, ci parli a voce, okay. Ti dimentichi proprio de stare a parlare con un'intelligenza artificiale.
Okay. Ah. Oh. Ah okay, fantastico. E tu lo usi?